Ah, ça c'est hyper difficile comme question parce que ça dépend, je trouve. D'un côté je vais avoir plus de je vais donner plus de valeur à l'avis de quelqu'un qui compte pour moi parce que, heu, bah, c'est quelqu'un qui compte pour moi donc, heu, je donne, hem, de l'importance conséquence.
Mouais, c'est quelqu'un qui te connaît davantage.
Exactement, heu et d'un autre côté je sais que, bah, comme cette personne, heu, a priori, heu, m'aime, enfin, en tout cas fait partie d de ma vie donc, heu heu, a a une, heu, voilà, il et c'est pas une personne qui est subjective, en fait. Enfin, qui est objective pardon. Ce qui fait que du coup, heu, f son opinion est forcément biaisée par notre relation et heu, du coup je me dis: «Est-ce que, heu, la personne dit ça, heu, pour me faire plaisir ou?», tu vois? Donc, heu, c'est un peu compliqué je trouve, il faut pouvoir, hem, il faut pouvoir, heu, jongler entre les 2.
Mmh mh. Ouais, tu as tu as du mal à savoir si la personne est honnête avec toi ou si elle est juste, heu, sympa parce que justement e e elle te connaît.
Ben, c'est ça. C'est ça qui est difficile je trouve effectivement, heu, de pouvoir, heu, bah, déterminer si on peut entièrement faire confiance à l'avis de quelqu'un <chuckles> s ou si c'est complètement biaisé par son bah, par sa par la relation qu'on a quoi.
<chuckles> Ouais, par son jugement. Ouais, ouais je comprends totalement. Heu, est-ce que, hem ouais, pardon, vas-y. <chuckles>
C'est ça donc, heu et ouais. M non, mais c'est que du coup les les personnes par contre qui me que je connais pas du tout et qui me connaissent pas du tout, ben, d'un côté, heu, il y a le l'aspect où, bah, je me dis: «Justement je les connais pas, heu, je les revé je les verrai surement jamais à un à d'autres occasions», enfin donc ça permet de prendre de la distance aussi sur leurs, heu, avis.
Ouais, c'est ça, tu dirais qu'il y a moins d'enjeux envers des gens que tu connais pas forcément, parce que tu vas pas f être amenée, heu, nécessairement à les revoir ou du moins, leur avis v va pas forcément t'impacter si jamais, heu, ils sont pas constamment en lien avec toi.
C'est ça!